<laughs>
Oo, sus
Hindi.
Oo. Hindi, I mean kung merong halimbawa may special occasion man kayo, mga gano'n. So, mainam din 'no na pagkagusto mo din 'no, ano kaya kung okey lang, ah, kung okey lang sa'yo at sanay ka 'no na ma-invite siya 'no. So, para kahit paano, eh, may napupunta-puntahan siya na alam mo yung free ka din 'no? Pero ano kung susuriin naman talaga present present ka sa kanya bilang isang kaibigan. Nga la ang hindi 24/7 na parang ang gusto mong maging konteksto at, ah, sa at sa ano, sa perspektibo niya 'no, naiintindihan niya 'yon kasi sarili kang pamilya 'no. Maliban 'to o na-try mo na rin ba siyang kausapin na gano'n na, "Uy, pasensya na, ah, kahit gusto kitang samahan, eh, hindi naman puwede kasi nagtatrabaho pa ako ngayon tapos gano'n-gano'n." Na-try mo na siyang kausapin ng ganoon?
Mm. Hmm. Ay minsan nasasabihan ko siya ng gayon, "Hindi ako puwede ngayon." Kaya lang kasi minsan ano may pagkamakulit ganyan kaya minsan hindi ko na lang pinapansin. Mm.
Mm. Oo, siyempre. Mm. Kasi siyempre gano'n talaga 'no. Naghahanap kasi talaga siya ng ano, sense of belonging 'no. Tsaka yung rapport di ba? Bilang isang guro siya 'no, sanay yun sa ano, sa ingay, di ba? Sa company. Oo. Mm, sige.
Ay oo. Parang nung ano 'no, no'ng ano niya, no'ng kalakasan niya pa kasi ngayon daw medyo mga masasakit na nga raw paa niya. Kaya gusto niya ako laging kasama kasi ako lang 'yong merong naka-download sa cellphone na 'yong 'yong apps na 'yong GrabCar, ayun. 'Yon ang gusto niya kasi di naman siya marunong mag-drive, wala naman siyang lisensiya. So ayun, kaya ako 'yong lagi niyang ini-invite. Sabi ko, "Mag-invite ka ng iba 'wag 'yong ako lagi." Eh, ako daw 'yong mga marunong sa mga ganyan. Gan oo, iyon, ayun, oo.
Oo, oo. Mm. M ay